À, thì mình thấy là từ nhỏ mình ăn cơm ở nhà á, cái mình quen với những cái món ăn của mẹ mình thì phải nói là mẹ mình cũng là người khá là kỹ tính, cái xong là cũng ưu tiên cái việc mình ăn lành mạnh nè, nên là mẹ mình cũng ít món chiên món nướng lắm, mình cũng quen với cách đó rồi. Thiệt sự là khi mình ăn vậy thì mình cũng thấy ngon miệng thiệt chứ hông phải là mình cố tình mình hông ăn đâu, ờ.
Ừm. Ừm. Nhưng mà bữa cơm của người Việt Nam mình á, thường nó rất là phải nói là so với các nước khác á, thì được cái bữa cơm của Việt Nam mình nó cầu kỳ, tức là vừa co có cơm nè, có canh nè, rồi có món mặn nữa. Thì cái canh này mình hiểu là là nhà bạn là rất là thường xuyên ăn và nó giống như là món là luôn luôn xuất hiện, đúng hông? Như vậy thì còn cái món mặn, cái món mặn nhà bạn làm ăn sao bạn bạn chia sẻ cho mình đi.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừ. Hừm, ừm ừm. Đúng rồi, ngày nào cũng có hết. À. À, thì mình có thể là mình luân phiên á bạn, bữa thì mình có thể là mình kho cá, mình kho thịt nè, hoặc là bữa mình muốn ăn nó nhẹ nhàng, nó nhẹ bụng hơn á, thì mình chỉ cần mình xào rau với lại thịt này kia thôi. Mình hay ăn món kiểu như là rau cải ngọt á bạn, cái xào chung với thịt bằm á, hoặc là mình cho thêm nấm với lại thêm tàu hũ non vô mình xào chung cũng được.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, như vậy là canh là đã có thực vật rồi, món mặn cũng hay là có món xào, tức là món cũng có rau luôn, như vậy tức là nhà bạn ăn ăn lành mạnh lắm luôn á.
Ờ. Đúng rồi, chính xác luôn. Ờ, tính là nhà mình ăn nhiều rau á, kiểu, mình thấy mấy bạn xung quanh mình cũng vậy luôn á, kiểu, hay tụi nó giỡn nhau là toàn bò không á bạn, tại ăn nhiều rau á. Ờ. Đúng rồi, chính xác.
<chuckles> Ờ. <laughs> Nhưng mà như vậy thì mới khỏe tại vì rau có nhiều lợi ích lắm.
Ừm, ừm.
Ừm, nhưng mà cái này mình hỏi thêm xíu thôi về cái gia vị bạn nêm á, tại vì mình mình có biết là nhiều người nói là, à, nêm gia vị mà nó cầu kỳ quá thì nó cũng hông có được, gọi là, lành mạnh, ví dụ như ăn bột ngọt là hổng tốt nè, rồi, ờ, ờ, gì nữa ta, ơ, ưu tiên dùng, ờ, dùng đường thô dùng đường khô gì hả? Đó, cái kiểu như vậy, tức là về cái gia vị trong nấu ăn á, thì bạn với mẹ của bạn á, có có đặt ra cái tiêu chuẩn nào cho gia đình mình hông?
Ờ, ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Kiểu như là hạt nêm này kia, đúng hông? Ờ. Ừm, ừm.

Thì mình thấy là mình là người truyền thống á bạn, nên là mình sẽ hông có một cái lúc nào đó là mình sẽ bỏ tinh bột đâu nha, mình luôn luôn là ăn á. Nói chung là bữa cơm của mình nếu mình không ăn cơm thì mình vẫn sẽ ăn bún miến, như là mình kể hồi nãy á. Rồi mỗi bữa thì mình ăn chừng, ờ, một chén rưỡi á bạn, tại vì cũng có lúc thì mình, ờ, mình thấy là ăn ít quá, thì, ờm, nói chung là cũng giữ dáng được xíu, nhưng mà, kiểu, hông có đủ năng lượng á là mình sẽ cố gắng mình ăn tới m một chén rưỡi. Đó, đó là mỗi bữa của mình.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Thực ra á tinh bột nó là cái năng lượng cho não bộ hoạt động, nên nếu như mà cái hôm nào mà mình ăn cơm ít quá là y như rằng người mình nó đù đù liền. Nhiều người cứ hiểu lầm, cái họ họ nạp cà phê vô, đúng hông? Nhưng mà thực ra là do thiếu tinh bột á. Nói chung là mình thấy cái bữa ăn của bạn là đủ 4 nhóm luôn á. Nhóm, ờ, chất đạm, rồi chất đường bột, rồi chất béo, rồi vitamin là có đủ hết. Ờ, nhưng mà
Ờ, đúng rồi. Ờ, chính xác. <chuckles> Ừm. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Ờ. Đúng rồi, tại mình nói vitamin nữa nha, thì mình cũng hay, mình cũng nạp trái cây, xong rồi sinh tố, xong rồi nước ép này kia á bạn. Mà thiệt sự là mình hông phải là mình ờ, có mình thích lắm, không phải là thiệt sự là mình thấy là, kiểu, ăn cho nó có chất nha, mà mình thiệt sự là mình thích ăn thiệt, cảm thấy mình ăn vô cái xong là nó nhẹ bụng nè, nó mát, nó dễ tiêu nè, nhiều lợi ích lắm, rồi đẹp da rồi này kia ha.
Ừm. Ừm, bạn thích trái cây hông? Ừ. Ừm. Ừm, với lại, ờ, nó cũng giúp cho mình bài tiết dễ dàng nữa, nên như vậy thì bạn ăn uống lành mạnh quá chừng luôn á. Thì hiện giờ là bạn đang sống một mình thì, ờ, bình thường cứ có bao lâu thì b bạn sẽ có một cái bữa ăn chung với gia đình?
Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm.

Bạn ơi hồi đó giờ á bạn ăn uống á, là bạn ăn tự do hay là bạn có cái kế hoạch nào đặc biệt không? Bạn chia sẻ cho mình đi.
Ừm. À, thì mình cũng dễ dãi lắm bạn ơi mình ăn tự nho hông à, chứ mình cũng hông có kế hoạch gì đâu.
<laughs> Ừm, nhưng mà ăn tự do là thường là nguyên một ngày, các bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối là bạn cũng cứ thích hứng lên là ăn hay là bạn có có ăn kỹ hơn hay là có cái kế hoạch đặc biệt hơn là mình sẽ chú trọng vào bữa ăn nào hông?
Ờ. Ừm. À, thật ra thì mình cũng chia sẻ thiệt nha, mình cũng dạng, kiểu, người, ờ, Gen Z hiện đại á bạn, cái mình ngủ nướng á, mình ngủ tới trưa cái mình bỏ bữa sáng nè. Nhưng mà xong thì mình cũng buổi trưa xong rồi buổi tối á thì ngày nào mình cũng tự nấu ăn hết á, nên là những cái đồ s mình sẽ đi chợ rồi mình chuẩn bị trước, xong rồi trong tủ lạnh á, cái hôm đó mình cảm thấy mình muốn ăn món gì thì mình sẽ lấy cái nguyên liệu ra mình nấu vậy đó bạn.
Ơ. Ờ, thì như vậy thì tức là bình thường á bạn chăm sóc cho bữa ăn nhiều nhất là nó tập trung vào bữa tối đúng hông?
Ừm. À, thật ra thì mình thấy là buổi trưa là mình sẽ tập trung hơn á bạn, tại vì buổi sáng dậy mình chưa có ăn gì hết á, mình cảm thấy lúc đó là mình cần ăn nhiều, cái xong là mình sẽ cố gắng mình nấu buổi trưa nó thật là chỉn chu, mình nấu nhiều cái chất, ơ, protein hay là cái gì, thịt cá này kia á, buổi tối thì mình nghĩ là nên ăn nhẹ nhẹ chút, tại mình thấy người ta cũng khuyên là buổi tối nên ăn nhẹ trước khi đi ngủ á, cho mình dễ tiêu hóa này kia nè, nên là mình cũng ưu tiên những cái món mà nó hoa quả thôi. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, nhưng mà như vậy cái bữa trưa ờ, bữa trưa đó là bạn tự nấu ở nhà mang đi làm hoặc đi học hay là bạn ra ngoài quán ăn?
À, mình ăn ở nhà luôn á bạn, thì mình cũng có cái công việc là mình làm ở nhà thôi, nên là các bữa mình đều nấu và mình tự ăn ở nhà hết á.
Ờ. Ờ, như vậy được có cái điều kiện mà ăn tại nhà, nấu tại nhà luôn á thì nó quá thuận lợi cho cái kế hoạch ăn uống nếu mà bạn có đặt ra. Như vậy thì bạn có để ý là cái bữa ăn của mình á nó có được, gọi là, healthy theo, cái, kiểu, nói mà mọi người hay nói trên mạng hông?
Đúng rồi. Ừm, thực sự thì mình thấy mà mọi người khó tính á bạn, hoặc là họ có cái, ơ, tiêu chuẩn riêng đi thì họ sẽ cân đo đong đếm coi là bữa đó nhiêu calo nè, rồi đủ chất này kia hông nè, còn mình thì, giống như là, những cái bữa ăn nó không có chiên xào nhiều quá á bạn, nói nói chung là không có chiên nhiều, mình ưu tiên cái món xào với lại món canh á thì theo mình như vậy là nó lành mạnh đối với mình rồi.
Ừm. Ừm. Ờ, nhưng mà cái đó đó là do cái cách ăn làm ít chiên xào và có ăn canh á nó làm cho bạn ngon miệng hay đó là cái kế hoạch bạn đặt ra để để giữ cho sức khỏe của bạn nó được, ờ, tốt?

À!
Tức là hàng tuần, hay là lâu lâu mới về nhà một lần?
Thật ra thì, ờ, 1 tháng thì mình về nhà khoảng một lần á, 1 lần mình về chơi tới mấy ngày lận. Nhưng mà còn bình thường á bạn, thì cuối thuần mình cũng hay tụ tập với bạn bè mình nấu ăn á, nên là tính ra là thường chắc 1 tháng mình cũng ăn chung với bạn bè của mình, mình nấu ăn tại nhà luôn á nha, thì chắc cũng khoảng hai, ba lần lận, cứ cuối tuần á, là qua nấu ăn chung vậy á.
Ừm. Ờ. Ờ. Thực ra mình ăn uống hàng ngày và mình chú ý mình có một cái, ơm, gọi là, cái mức độ khắt khe nhất định á, thì lâu lâu cũng phải xoã. <chuckles> Cái đó là cái cái món ăn tinh thần, tức là mình hông phải là mình mình nuôi cái bao tử không, mà mình còn có niềm vui nữa chứ bộ, đúng hông? <chuckles>
À, đúng rồi, tất nhiên. Đúng rồi, tất nhiên. <chuckles> Đúng rồi đó. Ừm, mà nói tới cái việc xoã nha, thiệt sự là mình cũng thấy mình cũng không có lành mạnh quá mức như là bạn nghĩ nãy giờ đâu. Thiệt sự là mình cũng sẽ có những cái buổi mình đi, ơ, đi uống bia ở ngoài á bạn, <chuckles> nhưng mà nó cũng lâu lâu thôi. Ờ, ờ, cũng lâu lâu thôi.
Rồ Ơ, có sao đâu. Ừm. Thực ra uống bia người ta chỉ khuyên ở cái chuyện là uống bia thì không lái xe, chứ hổng có ai mà khuyên là hông có tiêu thụ cái đó cả. Với lại bia nó cũng hông có dòng cảnh báo như thuốc lá, ờ, nên hổng sao cả.
À! <chuckles> Ừ, nhưng mà mình thấy là uống nhiều nó ừm, mà mình thấy uống nhiều nó cũng hông có tốt đâu bạn ơi, tại, kiểu, mình thấy, ờ, dị như ba mình đi, ba mình hồi trẻ thì tại công việc á, nên là mình thấy cũng uống nhiều, cái xong rồi bây giờ cũng có một số cái bệnh về gan, về bao tử này kia á bạn, nên là mình nghĩ là chắc mỗi lần một vài, một chút thôi là được rồi, kiểu, cho nó vui có không khí thôi à, ừm.
Ừm. Ừ. Cái đó là là do ba uống thường xuyên, phải hông? Còn như bạn thì bạn hồi nãy bạn nói với mình á, là lâu lâu bạn xoã thì bạn có uống bia, thì cái lâu lâu đó nó không có tạo nên một cái sự mệt mỏi cho cho cơ quan tiêu hóa, nên mình nghĩ cái lâu lâu xoã thì mình mới nói là xoã thì uống bia đâu có sao đâu. Ừm, vậy đó.
Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà lâu lâu bạn xoã nhưng mà một lần bạn uống tới, kiểu, bạn bê bết luôn á, thì mình nghĩ nó cũng như nhau à bạn ơi. Ờ, nên là nói chung là mình cứ ừ, <chuckles> thì cũng bằng ờ.
Ồ, no, no. Ơ, hông, hông, hông, uống mà tới lúc không còn kiểm soát được mình, gọi là, say xỉn gì đó thì cái đó là mình cũng không khuyến khích luôn. Ờ.
Đúng rồi, thì cũng bằng là mình thường xuyên uống vậy à.

À, thì nhà mình là cũng ăn nhạt lắm bạn ơi, mà đặc biệt là mẹ mình là mẹ mình hông có xài hạt nêm đâu nha, mà mình thì mình hông có đang ờ, mình hông có đang sống với gia đình đâu nên là mình cũng, ơ, tự nấu ăn riêng á. Thì mình cũng có thấy là mình nêm hạt nêm vô nó thì tiện hơn tí, kiểu, nó có mùi có vị hơn á, thì mình cũng sẽ nêm thêm một chút vô, rồi khi mà mình xào rau thì mình sẽ cho cái dầu hào á bạn, kiểu, nó sẽ ờ, nó óng ánh nà, cái xong rồi nó có vị hơn nhiều á. Rồi mình cũng học mấy cái, ơ, ờ
Ừm. Ờ, mẹ xịn. Ừm. Ờ, đúng rồi. Dầu hào đúng là tuyệt đỉnh của món xào ha.
Đúng rồi, mình cũng coi trên mạng á bạn, người ta chỉ là mình xào xong sau khi mà mình tắt bếp đi á, thì mình mới cho cái gia vị như là hạt nêm với lại bột ngọt á, để nó không có ra nhiều cái chất gì á bạn, cái chất đó thì nó hông có tốt, ờ.
Ừm. Đúng rồi, cái mà cho cho hạt nêm, tức là cho gia vị nêm vào lúc mà gần tắt bếp á, thì cái đó gọi là một cái mẹo luôn á, người ta chia sẻ những cái mẹo này nhiều lắm. Ừm.
Ừm, ừm. Ờ, chính xác luôn á. À, đúng rồi, thì mình cũng hay học mình coi trên mạng này kia. Ừm.
Ủa, mà mình hỏi thiệt nha, ngoài bữa ăn chính ra á, bạn có uống trà sữa hông?

Mà, ừm, như là kiểu, c con gái tụi mình cứ lâu lâu xúm lại, nấu này nấu kia ăn vui cười ha há, cái đó là quá sướng, ờ. Nhưng mà như vậy là lành mạnh luôn, đối với mình như vậy cũng là lành mạnh, nó lành mạnh về mặt tinh thần á bạn. Chứ mà ừ, chứ ăn uống mà cực đoan cứ phải viết ra một cái danh sách, à, hôm nay mấy gam cái này mấy gam cái kia, thì thực sự mình thấy như vậy nó mệt mỏi luôn quá.
Ừm, ừm, ừm Đúng rồi. Ừ. À, mà mình có cái này hay lắm nè. Ừm. Đúng rồi đó. Ờ. Chính xác nha. Ừm, mình thấy, kiểu, nhiều người á, ừ, cứ lên mạng coi cái trend này trend kia nè, cái ăn mấy cái bữa sáng mà nó kiểu bánh mì đen, xong rồi bơ xong này kia á, thật sự là thấy ăn vậy nó khó ăn lắm bạn ơi, nó hông có quen với lại cái truyền thống người Việt mình á. Ờ, nhưng mà mặc dù người Việt mình là cũng có nhiều cái món ăn mà nó rất là chuẩn theo cái cái cái thang calo á luôn, đúng hông? Thì mình có thể thay thế bằng cái món Việt cũng được, vừa tiện lợi nữa, mà cũng dễ ăn.
Ừm, bạn có thấy vậy hông? Ừm. Ờ. <laughs> Thực ra ừ. Ừm. Đúng rồi, thực ra đồ ăn nước mình mới là phong phú và mới tươi mới ngon á.
Chính xác, đúng rồi đó. Là cũng có nhiều cách ừm.
Như vậy, thì thì theo quan điểm của bạn á, cái ăn uống lành mạnh nó có gói gọn trong cái chuyện là công thức hay là cái menu, hay là nó còn phải là về mặt tinh thần nữa, tức là quan điểm riêng của bạn như nào?
À. Ừm, thì mình cũng nghĩ là có cả về tinh thần đó bạn, ý là mình ăn uống lành mạnh nó phải tốt sức khỏe nè, mà mình ăn thì mình cũng cảm thấy là mình dễ chịu mình vui nữa. Ờ, đúng rồi, chính xác, chứ mình ăn những cái món mà nó cứ thấy trên mạng ta kêu tốt đi, xong rồi mình cố gắng mình ăn theo, xong rồi cái cơ thể của mình nó, kiểu, hông có đáp ứng được, là mình hông có hấp thu được, hay là mình ăn mình thấy nó khó ăn á, ừ, thì nó cũng hông có, gọi là, lành mạnh đâu. Ừm. Đúng rồi.
Ừm. Ừm. Ngon. <chuckles> Ừm, đúng rồi, đúng rồi, thì mình ăn mà mình chán chán mình nuốt cho có, giống như trách nhiệm á, thì hông hấp thu đâu, ờ.
Vậy là sợ lắm luôn, <chuckles> mỗi lần ăn là thấy sợ luôn á. <chuckles>
<chuckles> Như vậy thì mình cũng học được từ bạn là rất là nhiều cái ý, để mà có được bữa ăn uống lành mạnh, là như bạn á, là bạn không ăn sáng nè, ăn trưa kỹ nè, nhiều rau xanh nè, yêu trái cây nè, thỉnh thoảng thì mới xõa một lần nè, thực sự rất là quý giá với mình luôn á. Là hôm nay là mình được bạn bày cho rất là nhiều điều rất bổ ích giúp mình, mình cảm ơn bạn nhiều lắm. Ừm.
<chuckles> Ờ, thật ra thì mình thấy cũng dễ. Ừ. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm. À. Ừm, hông có gì nha, nhưng mà thực sự thì mình thấy nếu mà được á thì mình vẫn nên là ăn sáng nha, đúng hông? Nếu 3 bữa 1 ngày thì nó lại lành mạnh hơn nữa, nó lại nhiều điều tốt hơn nữa. Ừm hưm. Ô kê.
Ừm. Ờ. Ừ. Ừm. <chuckles> Mình cám ơn bạn nha, hẹn gặp lại bạn lần trò chuyện tiếp theo ha.
Ừm, mình chào bạn nha. Rồi.